Wenn sie gereift sind.
Hm. Ne, die dann auch so Spezial äh, Sorten sind, Spezialsamen und unterschiedliche Farben haben. Die sind ja auch nicht mehr alle nur noch rot. Und die schmecken dann auch wirklich gut. Und ich habe so den Eindruck, dass der
Ah. Ja, ich habe auch schon so 'n paar, wo ich: „Boah, wie geil ist das denn“, ne?
Gell, und ich hatte so 'n Eindruck, dass die normale Tomate wurde irgendwie so möglicherweise absichtlich runter runtergewirtschaftet, dass sie nicht mehr schmeckt, dass man 'n Ansporn hat, die teureren zu kaufen. Das ist ja auch Wirtschaft, ja.
Runtergestuft. Ja. Das kann auch sein. Oder man hat wenig Interesse in den normalen Tomaten mehr, ne?
Genau. Und dann in der Situation habe ich dann gesagt: „Ne, also, da hole ich mir aus'm Supermarkt 'ne Dose, äh, Tomaten äh, Püree, die Tomatenstückchen und koche die, wie die ja ja, wie die Italiener das machen, die koche ich einfach aus. Das evapo evaporiere ich. Mache da 'n bisschen Kardamom dran, bisschen Can Canela, also, bisschen Zimt und was weiß ich und mache 'n bisschen Olivenöl, mache mir meine Süßquellen.“ Ja, und jetzt habe ich mich erwischt bin schon dabei, einmal im Monat mache ich mir meine mein meine Tomatensoße und, äh, schon seit 2 Jahren, ja, ja, ja.
Ja. Die ja, genau. Ja. Die kosten dann 90 ct oder was und dann Ja, ja, ups, ja. Ja. Schön. Ja. Und frierst sie ein? Ja, schön. Ja, schau her. Ja, aber das ist ja toll. Das ist auch 'n Hobby, so Vorplanen. Ne, doch, finde ich schon. So Essensplanung auch, ne? Äh, also, ich würde das voll gern können. Ähm, da gibt's ja extra so so l Frauen, die zeigen dir, wie das funktioniert im Internet. Aber ich ich kann es ich weiß nicht, ich stelle mir das trotzdem ja, viel Arbeit und will ich das dann noch essen und, und, und, ne?
Gell, das ist auch 'n Hobby, oder? <chuckles> Ja. Na ja, mehr Arbeit als als als al Pflanzen anbauen ist es nicht.